E também, eh, de continuar. Na verdade, a a o pensamento de continuar, eu não lembro de ter tido um, assim, "Não, vou, eh, vou ficar pra passar por esse obstáculo.", com exceção
Ah, entendi.
do começo, quando eu estava fazendo aula de inglês, que eu eu quis terminar a aula de inglês, né, eu fiz um período de 6 meses, deveria ter voltado para o Brasil depois desse tempo, mas aí estendi o visto e tal, por porque eu justamente queria terminar esse curso. É.
Aham. Ah, tá. Aham. Continuar. Ah entendi, entendi.
Mas mas, assim, eh, foi só isso sabe. Aí o restante foi simplesmente foi acontecendo, mas já passei por um momento que eu pensei, "Puxa vida, eh, não passaria por isso no Brasil. O que fazendo aqui?". É.
Entendi. No Brasil, entendi. É, <laughs> essa fase é difícil, né, que você fala, "Puts, que que eu tô fazendo da minha vida.", né. <laughs>
Puxa. É, é. Me passava uns apertos, assim, que você fala, "Cara, desnecessário, não não precisava estar aqui passando", sabe, um negócio desse nível, um estresse, assim, novo ainda, sabe.
Desnecessário, é. <laughs> Aham, é, sofrendo tudo isso, é verdade. Eh
É, saiu da casa da mãe, estava tranquilo. <laughs>
<laughs> É bem por aí mesmo. Ai.
Nossa senhora, mas, olha, foi ótimo escutar o teu a tua perspectiva dessa, né, nesse meu pensamento aí, porque é difícil pra gente, né.
Aham. Adorei também. Sim, sim, é bom escutar outras histórias, porque a gente vai vendo que a gente não tá sozinho, né, nesse nesse rolê todo. <chuckles> Ai, mas muito bom.
Exato, exato. Então, beleza, então, um bom dia pra você e a gente se fala outra hora. Tá, um abraço, tchau tchau.
Igualmente. Então tá bom. Tchau tchau.

Exatamente, exatamente. Eh, eu tive também teve uma época que eu estava fazendo faculdade aqui, que era quando eu tinha acabado de chegar na cidade, né, basicamente, fazia eu ainda estava estava fresco ainda na cidade. Eh, aí comecei a fazer fazer faculdade, trabalhando e fazendo faculdade, tempo integral, eh, e aí chegou num ponto, que não estava dando. Aí era, né, a situação financeira também, porque você precisa trabalhar, você acabou de chegar
Hã? Aham. É. Puxado. É. Aham.
aí você tem que trabalhar, você faz diversos trabalhos, eh, e além disso, ainda você tem que estudar. Aí, nossa, aí a cabeça, chegava uma hora que a cabeça não conseguia desligar, do do tamanho do estresse. Eu com certeza você me entende, você
Exato. É pesado. É verdade, é verdade. Ah, super. <laughs>
fazendo mestrado, você você está bem antenado nisso aí.
É. É. É eu acho que, eh, acaba que as coisas vão se somando, né, o estresse dos estudos, os estre o estresse financeiro, isso vai gerando muita muita coisa, né. Mas eu tenho uma pergunta para você, eh, imigrante mais experiente que eu. <chuckles> Você já teve um momento que essa questão financeira, foi algo que fez você pensar em ir pra para o Brasil voltar, ou que foi a coisa que te impediu de voltar para o Brasil? Sabe, que, normalmente, é esse o grande ponto dos brasileiros, né. Como foi para você?
Uhum. Sim. Sim. Uhum. Diga. Ah. É. <laughs> Uhum. Sim. Uhum. Claro, claro. Então, eu já passei pelos 2, né, de aquele momento de: "Não preciso disso, não passaria isso no Brasil"
Hã. Sim.